Oo, parang all of your life na rin naibigay mo na rin sa kanila, 'no?
Oo, all of all of my life na din, simula no'ng nagtrabaho ako. Gano'n na, kumikita na ako, 'di ba. So parang ngayon na mm.
Oo. So naintindihan ko na. Naintindihan ko na kung bakit gano'n gano'n 'yong ano mo, self-fulfillment nga, yes.
Oo. Ay, 'di ba parang ako naman, ako muna, 'di ba, di bago before anyone else, ako mun this time ako muna. Mm, na alam mo 'yon, siyempre parang, eh, pa papaintindi ko rin naman sa kanila, 'di ba, na, "Oo, gusto ko kayo tutulungan ko kayo." pero kumbaga para naman ma-enjoy ko naman 'yong kinikita ko, 'di ba? "Ako muna." 'di ba? "Ako gusto ko munang i-treat 'yong sarili ko dahil deserve ko naman 'yon, 'di ba?" De
This time hindi, parang his time oo, agree ako diyan. Ayan. Oo. Yes, korek. Oo. Oo, a ako naman mm. Korek, mm. Ayan, agree ako sa 'yo. Actually, no'ng una na medyo nagtaka ako, ba bakit kaya sarili niya muna? Then pinakinggan kita 'di ba? So, di na naunawaan ko na 'yon. "This time," parang "sarili ko muna ang pinipili ko." 'di ba? Magandang magandang ano rin 'yon, eh, magandang thinking din 'yong gano'n, ayun nga, 'no? Parang hindi naman pagiging selfish 'yon, eh, 'yong sa 'yo, hindi naman. Siguro ma maunawaan din naman ng mga mahal mo sa buhay 'yon. Akin naman, bakit ko pinili 'yong mga 'yong family ko no, bakit sila 'yong naisipan kong tulungan? Kasi, I came from poor family din, eh. Na kumbaga parang, ah, naging breadwinner din ako once na kasi nawalan na ng trabaho 'yong papa ko. Then malaki naman na ako, nakatulong na ako. Sila 'yong naisip ko din na payback time naman na sila. And then 'yong mga tao naman na oo 'yong mga tao naman na natulungan din ako, siguro kasi
Mm, mm. Oo. Oo. Mm. Mm. Hindi naman. Oo. Li Oo. Mm. Oo. Oo, oo. Mm. Payback time naman. Mm.
doon ko na do'n ko talaga nasusukat din 'yong 'yong love din sa 'kin ng mga kaibigan ko, na 'pag ako din naman ang tinulungan nila in return. So ang tingin ko sa 'yo, ang special mo. Kasi and nakakatuwa ka, promise, ha, natutuwa ako, honestly din, kasi 'yong 'yong thought lang na kasi 'yong thought lang na, "This time naman, ako naman." kasi parang I have rendered naman na lahat para sa family, 'di ba, 'yong sa 'yo?
Mm, naman. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, nag nagsakrip kumbaga kasi nagsakripisyo din naman ako. Why not naman na anuhin ko muna, asik puwede ko muna bang asikasuhin 'yong sarili ko na, alam mo 'yon, na tipong, ig 'yong mayro'n akong 'yong meron ako kung ano 'yong meron ako, magamit ko naman para sa sarili ko, 'di ba?
Oo. Yes. I-enjoy. Yes, enjoy mo muna. Ayan, meron akong tanong, friend. Kumbaga kasi 'di ba, bukod sa sarili mo, 'di ba? So ano pa 'yong mga klaseng tulong ang gusto mong ibigay, halimbawa sa family, sa kaibigan, practical ba o pangarap na matupad, ganiyan?
M Mm, sige. Oo. Mm.

Oo kasi ako kasi ano eh, kumbaga, mahilig din kasi ako mag-ipon. Tapos yung mga naipon ko na yan, talagang pine-prep actually pine-prepare ko yan for December eh. Tapos pinang-bibili ko lang din ng mga regalo ganyan. Tapos kapagka na-po-promote ako sa oo pag na-po-promote naman ako sa trabaho kaya meron akong incentives ganyan, ayun, pinang pinang-lilibre ko din. Hmm. Ayun meron ako eh. Mm.
Mm. Mhm. Oo. Why, oo. Mga rega hmm sabagay. Mm, mm. Pinanlilibre ba din. Hmm ah, ganun ba? Sige dahil nabanggit mo yan no sino kaya yung ano, sa nasa isip mo, sino yung pinakaunang tao na nasa isip mo, na gusto mong tulungan? Na kapag ganyan may pera ka?
Sh Okey. Magandang ano yan, sa'kin siyempre family ko una, kasi may mga anak na ako eh, may asawa na ako. So basically sila yung sila yung una ko talagang naisip na bigyan. Siyempre sino ba yung magtutulungan siyempre di ba within the family lang. Pero kapagka oo, pero kapag outside naman sa family, siguro yung mga taong ano, yung mga tumulong din sa'kin, nung time na walang-wala rin ako, yung mga time na hirap din ako, shi sila. Sa ikaw ba sino yung mga, naisip mo in mind na, pwede mo rin tulungan kapag meron kang extra ganyan.
Oho, mm. Mhm. Within the family din? Mhm. Ah, mhm. Oo. Mm. Ako siguro, kung ako, ah, kung ako talaga magkaroon ng pera no halimbawa, parang, eh na swertehen, nanalo sa lotto, o kaya ano, na nakaipon nakaipon ng malaking pera talaga ano.
Oo. Sana all, gusto ko rin yan. <chuckles> Oo, oo.
Ang unang isip ang unang nasa isip ko natutulungan ko, sarili ko.